Это это помогает, действительно, потому что, э, люди- они очень любят покритиковать, но, э, люди и не любят до много думать, да, потому что, <chuckles> э, и так такую критику легко выдать.
Это правда. Тем более, за другого человека, да, неоплачиваемое. Зачем мы тут будем стараться?
Ну да.
А скажи, а вот у тя были случаи, когда ты по получал действительно очень ценную критику, а, такую, помогающую от вот этих внешних людей? То есть когда они действительно вложились своим временем, вниманием, а, и вот так вот просто тебе помогли.
М, наверно, самая такая критика- это та, которая, а, как бы не просто критика, а реально какие-то действия. То есть я же, м, разрабатываю, в том числе, и свободное, и открытое программное обеспечение, где как бы любой человек может, а, приобщиться к нему и, так сказать, добавить свои изменения. Но если он, э, если он уверен, да, в них, то т тогда вот, ам, я имел некоторые там открытые проблемы, ну, то есть, э, которые пользователи, э, сообщали о которых. И наиболее, э, полезная критика, то есть- это та, где мне даже ничего не нужно делать, кроме того, как проверить. А когда человек написал код Да, да, да, да. Са сами переписали код, сами протестировали, что он исправляет проблему, что он работает. Ам. Ну я, соответственно, его проверял, тоже тестировал, иногда даже просил их, э, что-то поменять, но в итоге принимал. И вот такая критика, когда за тебя как бы выполняют часть вот, э, того, что критикуют в тебе, э, то это, м, самая сильная, мне кажется, критика, потому что человек очень много тратит на это своего времени.
Мгм. М. Мгм. Да, да. Ага. А, то есть, люди сами приходили и предлагали, э, дополнения, изменения. Мгм. Да, да, да, конечно.

Да, у меня даже такой был конкретно опыт с тем, что вот то приложение, вообще- если рассказывать, что это было за приложение- это был, ам, парсер математических выражений, очень комплексный. И дело в том, то что я пытался засунуть всё вот вместе, то есть, чтобы он мог, э, идеально выдавать, э, вообще любую любой синтаксис, который можно представить у математических выражений, э, сразу всё в одно. А мне сказали то, что, э, для этого нужны
Так. Ага. А кто был основной аудиторией этого, а, э, м, этого сервиса? М математики? Финансисты?
А, ну, основной аудиторией были, м, э, были математики. Да, математики, но, э, дело в том, то что он не был, э, независимый. То есть это был парсер. Тебе нужно было вставить его в какое-то программное обеспечение другое, чтобы он делал что-то полезное, да. Потому что он просто выдает как бы програм ну, э, репрезентацию, да, программную всех, э, всего выражения, чтобы его можно было легко, допустим, посчитать или преобразовать, и так далее. И это уже делает другое программное обеспечение.
Мгм. Да. Да. Мгм. Да, понятно, что здесь, э, есть еще такая определенная зависимость. А вот смотри Мгм. Да, договори.
Вот. Да, и вот в это в этом и была про в этом и была проблема. В том, то что, а, это было не очень гибко. То есть ты не мог в задать свой формат, в котором ты как бы хочешь, чтобы он выдавал информацию, ты не мог расширить. То есть если, вдруг, ты придумал какой-то новый синтаксис к примеру, там не поддерживалась тетрация- такая операция. То есть это когда возведение в степень, но еще более сильное, потому что оно умножает как бы, э, м, не само число, оно возводит в степень его столько раз, да. Вот она не поддерживалась, а он не
Мгм. Мгм. А это функция, которая нужна. Ага, понятно.
Ну, н некоторым математикам нужна. То есть не было синтаксиса, которым можно было ее показать. И я понял, когда мне попросили ее добавить, то, что это будет очень сложно из-за того, что как там запрограммировано возведение в степень.
Да.